Zaman sekarang kan belajar fotografi itu udah banyak bisa diakses ya, Kak, pake apapun gitu. Dan sekarang tuh, orang kalau mau belajar fotografi nggak juga harus pake kamera yang canggih gitu. Sekarang udah bisa pake smartphone atau handphone gitu ya. Nah, kamu nih sebagai orang yang berpengalaman ya, belajar foto pake smartphone, kamu dulu mulai dari mana sih, Kak? Terus, ada nggak langkah pertama yang gampang diikutin buat pemula?
Betul. Oke, eee, pertama dulu sebenarnya, eee, untuk fotografi pake smartphone ini, eee, di dari awal mula aku gunain handphone yang ada kameranya, sebener, eee, dulu cuman asal-asal motret aja tuh. Kayak moto, eee, nggak pake teknik, nggak pake nggak memperhatikan apa-apa, ya udah asal jepret yang penting ketangkep gitu ya si objek gambarnya. Tapi, eee, momen a momen aku mulai, eee, paham soal fotografi ini justru ketika aku mulai mainan fotografi analog gitu ya, yang mana ini, eee, juga aku terapkan ke, smartphone atau handphone pada akhirnya gitu ya. Jadi, awalnya dulu dari kamera analog sih, aku belajar dasar-dasar fotografi, gitu. Jadi, eee, setelah itu dari ada perubahan tuh cara foto aku di handphone yang dulunya asal-asalan jadi lebih memperhatikan soal, gimana cara pengambilannya gitu, Kak, awalnya.
Mhm. Oke. Heeh. Oh. Oke, berarti awal mulanya itu karena Kakak itu memang pake, eee memang belajar dari awal ya, maksudnya belajar secara dengan gear yang oke lah bisa disebut ya, dengan kamera analog dulu terus diaplikasikan ke handphone juga gitu ya? Oke. Terus, eee, kalau menurut Kakak, eee, s biar lebih mudah dan tapi tetep hasil te fotonya itu tetap bagus ya. Apa sih yang perlu diperhatikan kalau memang orang mau belajar foto pake handphone?
Betul. E pertama ini terlepas dari, eee, apa ya, device yang digunakan ya, biasa kan handphone beda spesifikasi beda ketajaman kamera dan kecanggihan kamera, gitu ya. Ini sesuatu yang mungkin bisa dipelajari aja sih kalau menurutku, eee, ter terlepas apapun device-nya, pertama, eee, dari pengaturan harus, eee, disesuaikan gitu ya, eee, untuk handphone-handphone yang memadai pengaturannya lebih detail, kayak untuk diafragma, eee, kecepatan shutter atau shutter speed gitu ya, eee, sama pengaturan ISO, itu, eee, mungkin bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi kalau handphone-handphone yang secara default atau secara bawaannya emang enggak ada pengaturan itu, eee, cukup di cek aja sih apakah ketika mau ngambil, eee, yang kelihatan di layar itu, eee, gelap atau terlalu terang, itu, eee, perlu diperhatikan sih karena, eee, balik lagi ya kalau mengambil foto dan photograph itu sebenarnya soal cahaya sih.
Mhm. Betul. Heeh. Mhm. Heeh. Oke, berarti ke setting ya Kak ya, itu sangat penting ya? Heeh. Mhm, oke berarti kalau di handphone juga kan dari pengaturan, kalau buka kamera kan bisa langsung kelihatan ya, bisa langsung ngecek gitu mengontrol cahaya yang masuk, terus terang atau gelapnya, kontrasnya, gitu kali ya? Oke, terus menurut kamu sendiri Kak, teknik apa sih yang paling cepat bikin foto HP kamu tuh kelihatan bagus, gitu? Selain cahaya tadi, apakah komposisi warna atau menurut kamu lebih berat ke editing nih?
Pertama yang bisa dilakukan itu sih kalau menurutku. Betul betul. Oke. Eee, menurutku kalau pengambilan ya ini terlepas dari spesifikasi kamera, eee, lebih ke memperhatikan komposisi bukan warna sih, komposisi objek yang akan diambil sih, eee, biasanya ada tuh namanya golden ratio golden ratio itu, ada perhitungannya, eee, si objek fokus itu ditempatkan di bagian mana layar gitu, itu ada ada cara-caranya tuh, eee
Mhm. Oke. Golden ratio. Oh.
terus juga ada, eee, teknik pengambilan angle ya apakah itu frog eye? Kalau frog eye, itu berarti dari bawah gitu ya, angle eye itu dari atas gitu, atau mungkin, eee, se apa ya, selevel mata manusia, eee, pada umumnya, gitu. Itu beda cara pengambilan akan beda, eee, efek visual yang ditangkap sih oleh kamera, jadi menurutku kalau pengen bagus coba perhatikan juga eee, selain diperhatikan mungkin pelajari juga gitu ya, eee, gimana caranya ngatur komposisi, eee, cara ngatur angle pengambilan gitu, itu cukup membantu sih.
Mhm. Oke. Heeh. Mhm mhm mhm. Mmm, komposisi objek dan juga angle ya, Kak, ya, oke dan sebenarnya sih gampang ya karena kan sekarang udah auto ya kalau di handphone tuh kan udah ada grid, e di layar kan udah ada grid gitu ya, jadi mungkin lebih gampang me memposisikan objek. Terus kalau menurut kamu, editing itu berpengaruh nggak sih Kak? Apalagi kan dengan software editing yang sekarang, wah udah keren-keren dan mudah digunakan gitu.
Betul. Betul betul. Oke, eee, kalau menurutku, berpengaruh ya cuman aku tipikal orang yang nggak suka sih nggak suka edit-edit, mungkin karena aku berangkatnya dari kamera analog ya yang nggak ada kemampuan soal itu, eee, jadi aku lebih suka, eee, ini aku berlakukan ketika aku memotret pakai handphone juga, aku berlakukan kalau misalkan aku ngambil gambar, ya udah, eee, gambar pertama yang aku ambil itu yang akan aku publikasikan kalau misalkan di-posting di sosial media ya ataupun disimpan gitu, karena menurutku, eee, sebuah karya yang diambil ya udah itu aja gitu ya, kalau misalkan diedit berarti udah ada, eee, sentuhan lain ya, eee, di luar momen saat pengambilannya gitu ya, itu udah di luar skill fotografinya sih.
Mhm. Heeh. Oke. Iya. Wuih keren sih, berarti kamu tuh mengedepankan skill kamu sendiri ya, Kak, ya, skill orangnya sendiri dan juga mungkin kelihatan lebih, apa ya, mentah aja kali ya fotonya ya? Oke, keren sih dan itu menurut kamu belajarnya susah nggak sih? E apakah, eee, pemula tuh juga bisa belajar dengan cepat walaupun tanpa editing nih, kalau cuma pakai handphone?
Benar benar. Oke. Kalo menurutku, eee, untuk penggunaan di handphone ya, enggak terlalu susah karena, handphone itu diunggulkan dengan nggak ada batasan, eee, seberapa banyak kita ngambil foto dalam satu momen, gitu ya. Eee, cara latihannya menurutku ya, misalkan ada 1 objek yang pengen difoto, eee, ambil aja, eee, dengan eksperimen. Menurut kamu, eee, pengambilan dari angle ini kayak gimana? Terus ambil dari angle lain. Eee, terus dengan pengaturan yang dibedakan, misalkan dari kameranya atau mungkin, eee, dengan tambahan objek lain, eee, kayak objeknya ditambahin gitu ya. Eee, jangan eksperimen kayak gitu, karena nggak ada batasan, eee ,soal pengambilan gambarnya, ya udah eksperimen aja. Itu sebagai bagian dari latihan sih, lama-lama makin terlatih tuh.
Heeh. Betul. Mhm. Oke. Ah, benar sih, setuju sih, Kak. Mungkin jam terbang aja ya, tinggikan jam terbang, gitu ya? <laughs> Oke, terus, eee, aku pengen tau nih, kamu biasanya tuh suka ambil foto apa sih, Kak? Apakah foto pemandangan? Atau kah mungkin o orang gitu ya? Portrait gitu? Apa yang biasanya kamu suka?
Betul betul. Itu perlu tuh pengalaman. Eee, aku tipikal orang yang nggak ada preferensi tertentu sih. Eee, cuman kalau disuruh milih aku lebih tertarik soal human interest. Ini ada 1, eee, apa ya? Kategorisasi fotografi, eee, yang mana ini tuh, menangkap, eee, aktivitas orang, eee, hubungan antar manusia yang di abadikan lewat cara foto gitu. Eee, biasanya, kalau kayak gini tuh, keseringan fotografer-fotografer yang tertarik ke human interest tuh, eee, lebih sering mainnya ke pasar gitu, ke ke tempat-tempat yang banyak orang gitu ya. Jadi, eee, kayak misalkan, eee, mengabadikan transaksi gitu atau mungkin ketika ada demonstrasi, eee, di mana banyak kerumunan orang atau mungkin aktivi aktivitas-aktivitas yang dijalankan manusia, biasanya di situ sih. Itu kalo aku disuruh milih ya, tapi sebenarnya aku juga nggak menutup, eee, diri juga, kayak motret, eee, alam, motret arsitektur biasanya kalau aku nemu 1 gedung, eee, secara arsitektur bagus ya, dan pencahayaannya tepat gitu, saat momen aku ada di situ, aku potret juga sih.
Mhm. Wow! Heeh? Heeh. Wow! Mhm. Mhm. Wah, keren sih. Jadi kamu lebih suka ya foto itu yang menggambarkan atau meng-capture interaksi orang ya, ya, ya Kak, ya? Interaksi orang kepada orang lain gitu. Wah, keren sih, mungkin karena biar ada ceritanya ya?
Benar benar. Bisa bisa. Bisa bisa bisa juga, eee, ketika orang melihat, bisa ke gambar, eee, ada apa sih, di dalam foto ini? Gitu.
Ah, iya iya. Jadi fotonya lebih kayak ada, apa ya? Ada suaranya gitu ya? <laughs> Terus menurut kamu, penting nggak sih? Atau kapan saatnya upgrade, eee, device atau upgrade, upgrade gear? Misalnya dengan lens lensa clip on atau ada tripod atau mungkin malah, udah saatnya nih pindah ke kamera beneran? Menurut kamu, perlu nggak seperti itu?
Benar benar benar. Mmm, tergantung ya dari kebutuhan masing-masing. Eee, kayak misalkan tripod, menurutku penggunaan tripod itu kalau misalkan ada kebutuhan untuk ngambil yang membutuhkan kamera itu stabil. Kayak misalkan shutter speed-nya atau pengambilan gambarnya itu cukup lama ya, eee, biasanya kalau di fotografi itu ada long exposure. Long exposure tuh kayak misalkan buat nangkep gambar secara lebih detail, eee, detail dalam artian itu enggak cuma di 1 titik tapi di semua titik, tapi dengan, eee, dengan gambar yang kayak gitu dibutuhkan shutter speed yang jalannya itu kayak misalkan 1 detik, gitu ya. Nah, 1 detik itu kalau, eee, motretnya sambil di pegang tangan, nggak akan bisa tuh, hasilnya pasti ngeblur. Eee, jadi kebutuhan tripod itu akan menurutku kalau soal fotografi ada di situ. Nah, kalau soal upgrade device, balik lagi sih, eee, terkait kebutuhannya kayak gimana? Kalau memang pengen menghasilkan foto yang lebih tajam, eee, bisa tuh upgrade ke mungkin, eee, kamera handphone yang lebih optimal ya secara penggunaan. Kaya misalkan iPhone terbaru, atau kalau pengen lebih oke lagi? Ya udah, eee, ganti ke kamera profesional aja atau mungkin SLR gitu.
Mhm? Ah hah? Oke. Mhm. Oke. Oh. Heeh. Ah, hah? Oh oke. Berarti memang lihat lagi tujuan ya dan mungkin fungsi dari device itu sendiri. Mungkin kalau memang udah saatnya pengen ke arah yang lebih profesional nih, nah mungkin itu udah saatnya ganti, eee, kamera atau ganti device gitu ya, Kak, ya? Oke, mmm, menarik sih karena kan mungkin bisa juga ternyata fotografi itu menjadi lahan, eee, selain hom menjadi hobi, ternyata menjadi lahan penghasilan ya bisa juga ya? Heeh. Nah, itu mungkin saatnya untuk ganti gear gitu. Nah, aku pengen tahu nih, Kak. Menurut kamu, eee, apa sih sebenarnya kesalahan-kesalahan umum yang sering ditemui pemula, kalau lagi belajar fotografi lewat handphone? Dan menurut kamu, gimana cara menghindarinya?
Betul. Betul. Bisa. Bisa banget itu. Biasanya, mmm, pemegangan handphone yang kurang, kurang stabil ya, eee, sama ngasal sih biasanya. Jadi terutama, terutama ibu-ibu nih, biasanya kalo aku pengalaman tuh, minta difotoin orang, kalau yang motoin ibu-ibu udah pasti miring fotonya. <laughs> Jadi mungkin kesalahan yang paling sering aku temuin, pertama itu. Yang kedua soal foto, eee, pemandangan ya, atau mungkin pemandangan yang sebenarnya itu, eee, secara gambaran besar itu ada garis, garis yang secara alami terbentuk. Kayak misalkan alam, gunung, itu kan sebenarnya ada garis pembatasnya ya. Nah, kalau foto yang benar sebenarnya, kalau foto, eee, laut misalnya, eee, sebisa mungkin sih, posisi lautnya itu harus datar gitu, bukan miring. Meskipun objeknya miring, lautnya harus datar. Jadi, eee, kalau objeknya lurus tapi lautnya miring, itu, eee, secara estetika heeh. Kayak aneh gitu kan. Itu yang paling sering aku temuin sih.
Mhm? <laughs> Waduh! <laughs> Mhm? Aha? Heeh. Oh. Kurang enak dilihat ya? <laughs> Wah itu itu itu yang dinamakan komposisi objek ya, Kak, ya? <laughs> Berarti paling itu ya, eee, kesalahan pemulanya orang belajar foto dengan HP ya. Paling kesulitan untuk meletakkan objek di titik yang paling tepat, gitu ya.
Benar benar benar. Betul.
Oke, terus nih, Kak, kalau menurut kamu, gimana sih, cara paling tepat untuk nyari feedback nih dari orang lain? Kan kadang kalau kita sendiri kan, nggak bisa ya lihat kekurangan diri kita sendiri gitu loh. Nah, menurut kamu, eee, ke mana nih cara yang paling tepat? Eee, komunitas kah? Atau ke teman-teman terdekat? Atau gimana nih?
Benar benar. Kalo masih ada kenalan, keluarga, atau teman yang, eee, secara skill fotografi memang lebih, lebih ngerti gitu ya, boleh konsultasi ke perorangan itu lebih efektif ya. Yang kedua, kalo emang nggak ada, bisa bergabung ke komunitas sih. Komunitas, eee, dalam artian, komunitas bukan harus, eee, ketemu setiap minggu gitu ya, komunitas kayak misalkan di Facebook atau di Telegram, gitu ya. Biasanya mereka saling berbagi ilmu sih. Kayak misalkan, eee, bikin aja postingan dari foto yang diambil, eee, biasanya kalau di Facebook tuh, eee, "Para suhu, minta minta masukkannya dong," <laughs> biasanya bahasanya kayak gitu tuh. Eee, iya masukkannya biar aku bisa, ada hal yang di-improve gitu ya, dari, dari foto yang terakhir aku ambil nih. Itu, eee, mereka saling support sih soal hobi yang sama, kayak misalkan kal kalau dalam ini kan fotografi gitu ya.
Mhm? Ah, hah? Betul. Mhm. <laughs> Heeh heeh. Oke. Mhm mhm mhm. Iya, dan mungkin kan mudah ya ditemukan ya, Kak, apalagi zaman sekarang, di zaman perkembangan teknologi. Pasti udah banyaklah komunitas-komunitas di sosial media yang mudah diakses gitu ya?
Betul.
Terus, eee, aku jadi penasaran lagi nih, kamu ada cerita lucu atau mungkin momen lucu nih, eee, tentang perkembangan kamu nih? Atau ada cerita tentang before after-nya enggak sih saat kamu baru mulai banget belajar fotografi pakai handphone, sama sekarang nih udah menjadi agak lebih suhu nih? <laughs>
<chuckles> Ada dong, ada banget, eee, ini pas zaman aku SMA ya, eee, aku nggak bukan nggak sengaja ya, sa iya, nggak sengaja, e kayak aku buka file-file lama terus nggak sengaja nemu folder pas aku zaman SMA foto, dulu kan foto dari handphone aja tuh, e nggak mungkin dong ya, e anak SMA, e hari-hari nenteng kamera gede gitu, e aku lihat foto-fotonya itu, eee, terutama foto-foto yang ada akunya di dalamnya ya, <chuckles> aku bandingin sama sekarang, dulu tuh fotonya, eee, narsis banget sih dari pengambilannya juga ngasal gitu ya. Kayak banyak selfie, kalaupun difotoin orang, aku gaya gayaku juga nggak tahu ya gaya kayak gimana gitu ya, dan ketika aku motoin orang juga begitu juga kayak, eee, ngasal terus nggak memperhatikan titik fokusnya juga, gitu. Sama juga mungkin dipengaruhi juga, eee, teknologi kamera saat itu kan masih belum secanggih zaman sekarang ya, di handphone-handphone yang sekarang, e cuman dari cara pengambilannya emang kelihatan beda sih, kalau saat ini aku mungkin lebih kelihatan rapi ya, dari segi kerapian.
Iya, gitu. Heeh. Iya. Betul betul. Mhm. <laughs> Betul betul. Wah, berarti memang ada ya Kak ya, bisa lihat hasil foto zaman dulu sama sekarang tuh emang ada kelihatan bedanya ya. <laughs>
Uh, kelihatan banget itu.
<laughs> Mungkin kalau dulu kamu lebih suka selfie ya atau narsis gitu, kalau sekarang lebih ke kalau sekarang lebih ke interaksi orang lain gitu ya, wih. Waduh ini, ngomong-ngomong terima kasih banyak loh Kak, udah berbagi cerita, ngobrol-ngobrol, dan juga berbagi pengalaman ya, serta wah tadi berbagi tips-tips yang pastinya mudah banget untuk diaplikasikan.
Bener bener. <chuckles> Betul, makasih juga nih Kak, udah mau dengerin ceritaku, e gimana proses belajar aku soal fotografi ya dan, e gimana aku mengaplikasikannya ketika moto menggunakan handphone gitu ya, semoga apa yang aku ceritain bisa bermanfaat sih.
Heeh. Wah pasti dong, karena aplikatif banget nih tips-tipsnya tadi. Oke, terima kasih banyak loh Kak, udah ngobrol-ngobrol ya, sampai jumpa lagi.
Sama-sama Kak, sampai jumpa.